Bah, je pense que c'est accessible à tous, heu, même si on est en appartement, par exemple. Je sais que je sais que oui, certaines, heu, communes, heu, proposent des composts, heu, collectifs, heu, qui se situent près des mairies et ça permet à tout le monde de jeter, heu, dans le compost, heu, commun de la ville, et puis, hem ouais, ça c'est bien comme initiative parce que ça réduit, heu, les déchets du quotidien, heu heu, pour pour tout le monde, et puis, bah, c chacun peut se servir après aussi dans le compost pour, heu, son jardin, mais hem, par contre, heu, il y a des petites choses, heu, auxquelles il faut faire attention, c'est qu'on peut pas tout mettre, heu, dans le compost.
Même en appartement? Ah ça c'est pas mal ça! Mmh. Mmh mh. Oui. Mmh mh.
Par exemple, heu, faut bien se renseigner. Par exemple, on va éviter de mettre, heu, hem, les épluchures, enfin la peau des agrumes, par exemple, parce que ça se décompose moins. Oui.
Comme, heu, les clémentines, tout ça? Ça ça marche pas? OK, donc ça, faut éviter, par exemple.
Ça, il faut faut éviter. Alors ça se d ça se dégrade, hein, heu, dans dans la nature, hein, c'est biodégradable, mais ça met plus de temps, en fait, à se dégrader, donc si on veut un compost vraiment, heu, de qualité, bon, il vaut mieux éviter, et puis, il faut faire attention aussi, heu, parce que il faut éviter de mettre, heu, les graines, heu, dans le compost, et heu, ça, c'est arrivé, oui, de parce que s
OK. De de fruits, tu veux dire? L les ou des ah oui, et ils sont pas infertiles, normalement quand on achète en grande surface?
Eh ben, non, c'est arrivé, heu, à une de mes amies qui jetait, heu heu, tous ces grains et et noyaux, heu heu, dans son compost, et en fait, elle a jeté un noyau d'avocat dans son compost et en fait, elle s'est retrouvée avec une plante, heu, le l'avocat commençait à pousser.
Ouais.
Et en fait, heu, le fait, heu, qu'une plante pousse dans le compost, bah, ça va faire que la plante va capter tous les nutriments et heu, et bénéficier donc, heu, de, heu, de toute la matière organique du du compost et après, il n'en restera plus, heu, pour utiliser la matière pour, heu, pour le potager ou ou le jardin, et ça va déséquilibrer le compost, donc en fait, il faut surtout éviter de jeter les graines. Il faut l'avoir en tête.
Ah oui. Mmh, donc ça oui. OK, donc faut fai faut en tout cas, faut faire attention parce que ça au ça aurait pu être, heu, une ouais.
Voilà, on peut pas tout mettre dans le compost, oui.
OK, et c'est quelque chose, aujourd'hui, dans ton entourage, que tu recommanderais de faire? Là, après tes 2 ans d'expérience, c'est quelque chose que tu dirais aux personnes, d'y aller les yeux fermés, en tout cas de s'y mettre, au compost?
Heu, oui, moi, vraiment, je vois que des avantages parce que j'ai bien réduit, heu, mes déchets au quotidien, et puis, heu, ben j'ai une une terre très fertile, heu, donc ouais, j'utilise bien mon compost.
Ouais, donc c'était vraiment utile. Ouais. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour, heu, toutes ces informations très utiles et concrètes, c'était super intéressant.
Je t'en prie.

Bah, ça se fait assez naturellement. En fait, il faut, heu, vraiment, heu, veiller à ce que le compost, heu, soit en en bon état, j'ai envie de dire. Donc heu, à chaque fois que je vais jeter quelque chose dedans, bah, je regarde, heu, voilà, ou je vérifie l'humidité, hein, un peu, mais à l'œil nu, hein. Et heu, je vérifie, hem, je vérifie aussi qu'il y ait des insectes, heu, dedans parce que plus il y a d'insectes, heu, plus, heu, ton compost est en bonne santé, en fait. C'est vraiment le signe que je ne me suis pas trompée et que, heu, j'ai pas mis quelque chose qu'il fallait pas, par exemple.
Ouais. Ah oui, n ouais, OK. Mmh. Mais n mais donc du coup, heu, donc hem, c'est c'est justement la question que je voulais te poser, parce que ton compost mais, il est dans ton jardin, mais ça ça attire pas plein d'insectes, heu, vers chez toi, d'autres, heu, nuisibles comme je sais pas, des rats ou d'autres, heu, bestioles, enfin ça ça va, enfin c'est gérable? Tu vois, je me dis même en termes d'odeurs et tout, c'est pas une nuisance parfois ou c'est
Ben c'est vrai que, hem, mmh c'est vrai que je pense que c'est ce qui rebute un peu les gens, heu, pour installer un compost. En ce qui me concerne, moi je l'ai placé vraiment au fond du jardin. Donc heu, j'ai très peu de nuisances, heu, olfactives en fait. Je je quand je m'approche pour jeter quelque chose, ben oui, je sens que ça pue. <chuckles> Ça ça sent vraiment la matière en décomposition, c'est assez désagréable. Mais, heu, du coup, heu, s j'y vais juste pour jeter quelque chose, donc ça ne m'incommode pas plus que ça et heu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insectes, heu et puis l'été, printemps-été, il y a beaucoup de mouches donc heu quand je m'approche du quand je m'approche du compost, heu, tout de suite, il y a beaucoup de mouches qui qui volent et tout. Donc c'est vrai que c'est désagréable, mais bon ce ce sont que des mouches donc c'est c'est pas un un insecte, heu, qui pique, c'est pas un insecte dangereux donc bon.
Ouais, tout à fait oui. Oui. Mmh! Ah, j'imagine. Qui volent! Ah oui! Oui ça va, c'est ça reste assez innoc i inoffensif. Ouais, tout à fait. Et
Heu, voilà donc je vais m'en accommoder et en ce qui concerne les rongeurs, heu, je re je je, heu, je pense que j'en ai vu quelques-uns, heu, rôder, oui, au autour du compost. Je pense qu'ils sont attirés par, heu, par l'odeur et peut-être qu'ils viennent, heu, grignoter un petit trognon de pomme ou quoi. Peut-être qu'ils viennent, heu, chipper, heu, oui, quelques aliments, heu, mais ils sont jamais venus près de ma maison. Donc heu, bon, ça va.
et et donc du coup ouais? Ouais et Aussi pour les insectes, heu, non? Ah oui, aussi. Ah oui.